Hmm. Actually hindi ah, hindi successful 'yung 'pag ah, pagkabuntis na 'yun kasi, ah, bago pa man sila nailabas, 'yung isa kasi patay na, ah, 'yung isa naman nabu ah, parang lumabas siya at buhay ng limang araw lang. So mm. Yes, buntis pa ako 'non sa, ah ang ang doktor, eh, sabi kailangan ko ng bed rest, kasi high risk, 37 years old na ako at that time, tapos 'yun nga, um, kailangan talaga bed rest. Tapos kasi ka kambal din at the same time. Aside dun sa age na, ah, 'pagka 35 pataas pala eh, high risk na, aside do'n eh, kambal pa. Tapos ang laki-laki ng tiyan ko, napakabigat. So alam mo 'yung tapos, um, ah, ang ang sabi pinayagan naman ako ng doktor ng mga una, pinayagan ako ng doktor na mag ano, mag um, trabaho kasi daw nakaupo lang daw ako. So, basta ang ano ko daw is dapat huwag daw akong masyadong maglalakad-lakad, hindi daw ako mag ah, ah, hindi ako masyadong mag-e-effort kasi, ah, 'yun 'yung kailangan talaga na kumbaga wala hindi masya walang force na, ah, mangyaya o 'yung basta hindi ako gagawa ng something na parang, ah, mag, ah Hmm. Parang ganun or 'yung may force na ano kasi 'di ba, kasi daw
Hmm. Ah, kom buntis ka pa, no'n? Hmm. Mhm. Oo. Hmm. Kakapagod mo. Oo. Bawal umiri, bawal, ah, masyadong magalaw.
Oo, mga ganun. Oo, parang ganon ganon. So ayun. So pinayagan ako since oh very sensi sensitive talaga. So, pinayagan naman ako, pero siyempre, ah, hindi din kasi maiwasan na <sniffs> meron maglalakad-lakad ka, meron pang nangyaring, ah, earthquake tapos hindi pwedeng gamitin ang elevator. So since, ah, buntis ako alam malaki malaking talaga 'yung tiyan ko. Ah, ano palang ilang buwan pa lang malaki na 'yung tiyan ko kasi nga ay 'yung mga bata din alam mo 7 months naki siyempre nakita ko 'yung isa kasi, 'yung isa hindi ko na nakita. 'Yung isa, ano, um, naku 7 months pa lang, pero parang 1 month na, 'yung baby 'yung baby ko. Oo, gano'n siya, meaning to say
Sensitibo. Hmm. Ah. Oo kasi kapagka ganon ano eh, naka-form na din yung mga ano nun 'no, ibang parte ng katawan. Talagang patao na siya mabubuhay na nga ang 7 months, eh 'no?
Mm. Oo.